อืม ของผมอะครับ อันเนี้ยอาจจะต้อง อ่า ก็ส่วนใหญ่ อ่า เล่าเป็นเรื่องของส่วนตัวของเราแหละเนาะว่า เอ๊ย งานอดิเรกของเราที่เราทำเนี่ยมันมีกี่อย่าง แล้วแต่ละอย่างอะเราเริ่มยังไงบ้างแล้วกันครับ อ่า อันนี้อาจจะ
อะฮะ อืม ได้เลยค่ะ อะฮะ ได้ อืม ๆ แล้วมีงานอดิเรกอะไรบ้างเหรอคะ? เหมือนมีเยอะเลยนะคะเนี่ย
อืม <chuckles> ก็จริง ๆ งานอดิเรกของเราหลัก ๆ เลยนะ จะเป็นอยู่ประมาณ 4 อย่างแล้วกันครับ ก็คือจะเป็นเรื่องของการต่อ Gundam หรือว่าพลาสติกโมเดลอะครับ แล้วก็อย่างที่ 2 ก็จะเป็นในเรื่องของการทำขนมหวานครับ อา อย่างที่ ส
โอ้โฮ อืม อืม อุ๊ย แตกต่างกันมากเลยนะคะเนี่ย ทั้ง 2 อันอดิเรกเนี่ย เออ เออ ๆ ๆ
ใช่ไหมครับ มัน มันอาจจะอยู่ในเรื่องของแบบความสนใจ ณ ช่วงนั้น ๆ ของเราด้วย แต่ว่าเราก็พยายาม อ่า จะรวบรวมพวกเนี้ยมาไว้ แล้วก็พยายามทำเรื่อย ๆ ส่วนอย่างที่ สาม เนี่ย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ การ ไม่ ไม่อาจจะไม่ได้เชิงว่าเป็นงานอดิเรกมาก ก็เป็นศึกษาเกี่ยวกับสไตล์ของพวกไม้ แล้วก็เฟอร์นิเชอร์อะครับ
เออ ๆ อา อะฮะ อือ ๆ อะฮะ โอ้โฮ ต่างกันแบบลิบลับเลยทั้ง 3 งานนี้ เออ น่าสนใจมาก เออ ๆ
อ่า แล้วก็อย่างสุดท้ายก็จะเป็น อ่า ที่อาจจะมากที่สุด ณ ช่วงนี้ ก็คือเป็น เรียกว่า การเล่นเกมแล้วกัน <chuckles> ก็เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกของผม
อะฮะ อา โอ้ ได้ ได้เลยค่ะ งั้น ๆ เล่าอย่างแรกเลยค่ะ เรื่อง Gundam เนี่ย เขาเริ่มกันจากตรงไหนคะเนี่ย เหมือนเคยได้ยินเหมือนกัน แต่ว่าเป็นงานอดิเรกที่แบบราคาแพงหรือเปล่าคะเนี่ย?
อื้อฮือ อืม ครับ เอ่อ ตัวนี้ราคา ก็จะขึ้นอยู่กับในเรื่องของเกรดที่เราสนใจน่ะครับ แต่ว่ามันก็จะมีเกรดเริ่มต้น ก็จะเริ่มที่ประมาณ อ่า 100 บาทครับ แล้วก็เกรดที่เขานิยมหน่อย ก็จะอาจจะอยู่ที่สัก 300 ถึง อ่า 500 ถึง 1,000 มันก็อาจจะพอจับต้องได้อยู่ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการที่แบบเราซื้อมา อ่า ตลอด เราก็จะแบบแบ่งช่วงในการซื้อบ้างอย่างเงี้ยครับ <chuckles>
อะฮะ อืม อืม อืม ๆ ๆ อืม ค่ะ อืม ถ้ามือใหม่นี่อยากจะลองแบบว่างานอดิเรกของ Gundam เนี่ยนะคะ เขาต้องมีอุปกรณ์อะไรไหม หรือว่าเขาต้องไปซื้อของที่ไหนเหรอคะ?
อืม

ใช่ครับ
แล้วยังมีเด็กรุ่นใหม่ ๆ ที่แบบว่า เออ สนใจงานอดิเรกพวกนี้ไหมคะ หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นผู้ใหญ่แล้วที่ทำงานอดิเรกแบบเนี้ย?
เอ่อ จริง ๆ ที่เห็นนะครับ ก็มีแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยครับ อย่างที่บอกว่า Gundam อะจะออกมาในช่วงของ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะช่วงยุค 90 เนาะ คนที่เล่นเนี่ย ก็อาจจะมีตั้งแต่อายุ คือตั้ง ตอนที่ผมเล่นมาเนี่ย ก็เห็นมีแบบเชิงแบบของนายแพทย์เลยนะครับ ก็คือเล่นแบบมีหลายตัวมาก คือนัด เหมือนเคยเห็นว่า เขาอะมีจัดเป็นพิพิธภัณฑ์โมเดลของเขาอะครับ อยู่โซนแถว ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นโซนเขาใหญ่ หรือโคราชอะครับ น่าจะมีพิพิธภัณฑ์ Gundam อยู่เหมือนจะเป็นของ อ่า นายแพทย์คนนี้เลย อ่า ก็มีตั้งแต่แบบอายุ 60 ปัจจุบันเขาก็พยายามเหมือนสร้างซีรี่ส์ออกมาเรื่อย ๆ แล้วก็ผลักดันให้กลุ่มเด็ก ๆ มาเล่น
อะฮะ อะฮะ ใช่ อืม อืม ๆ อืม น่าสนเนาะ อ๋อ อะฮะ อะฮะ แล้วมีเด็กรุ่นใหม่ ๆ บ้างไหมคะ ที่เข้ามาเล่นแบบว่า เอ่อ งานอดิเรกตัวเนี้ย ที่แบบเล่น Gundam มี พอ พอจะมีเด็กรุ่นใหม่ ๆ เขาสนใจบ้างไหม หรือว่ามีแต่ผู้ใหญ่? อา
อ่า มีครับ เคยไปดูตามงานก็มีน้อง ๆ แบบอายุ 4 อ่า 4-5 ขวบก็มี แต่ส่วนใหญ่ที่เจอนี่ ก็คืออายุแบบสัก 10 ขวบอย่างเงี้ย คือมีการทำสีเข้าขั้น ในเรื่องของประกวดแล้ว อย่างเงี้ยครับ
เหรอคะ? อ๋อ อะฮะ อือ ๆ ๆ อา อุ๊ย น่าสนใจมากเลย แสดงว่าเป็น เอ่อ Gundam นี่เข้าได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะว่าไหมเนี่ย อืม
อาจจะเป็นเพราะว่า อืม ครอบครัว ใช่ครับ อาจจะ แต่อาจจะขึ้นอยู่กับ เอ่อ ความสนใจของแต่ละคนด้วยแหละ อาจจะชอบจากซีรีส์ หรือว่าชอบมองว่าเป็นการอดิเรก ที่ทำให้เราแบบว่ามีการได้ต่อ ใช่ สร้างสมาธิ สร้างสรรค์ในเรื่องของการออกแบบ
น่าสนใจ อะฮะ ๆ มันสร้างสมาธิได้ด้วยเนาะว่าไหมคะ อืม อุ๊ย เออ แหมวันนี้สนุกมากเลยค่ะ ได้มาคุยกันเรื่องงานอดิเรก ยังไม่ได้คุยเรื่องงานอดิเรกตัวอื่นเลย แต่ว่าวันหลังเนี่ย ถ้ามีเวลานี้เราต้องมานั่งคุยกันอีกนะคะเนี่ย อยากรู้มาก ๆ เลย เออ
อือฮึ อ๋อใช่ ได้เลยครับ เพราะว่าตัวอื่น ๆ นี่ ก็ถ้าเป็นในส่วนของส่วนตัวผมเนาะ ก็อาจจะมีแนะนำได้แหละ แต่ว่าในแต่ละตัว ก็เริ่มจากความเป็นมือใหม่ <chuckles>
ฮะ อา ๆ เดี๋ยววันหลัง วันหลังนะ เดี๋ยวจะมาถามเรื่องการทำขนม แล้วก็เฟอร์นิเชอร์อย่างเงี้ย น่าสนใจมากเลย เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันอีกนะคะ
อะฮะ ได้เลยครับ